Ob das nur hier ist und in Texas, aber ich ich glaube, ich meine, dafür haben wir ja 'ne Uhr, ja, und deshalb setzen wir auch Zeiten. Sonst könntest du ja sagen: „Wir treffen uns irgendwann am Donnerstag”, ja, und dann kannst du den ganzen Don Donnerstag sitzen und auf jemanden warten. Das geht ja nicht.
Mhm. Mhm. Ne, deswegen sage ich ja, also wir reden jetzt hier von von, ne, äh, 15, 20 Minuten, äh, die man zu spät ist, wo das dann wo man halt dann wo das wo das noch abgewunken wird, sage ich mal, äh, beziehungsweise eben wo's dann zum Beispiel für 'ne Party oder so was auch erwartet ist, mehr oder weniger. Also da also das habe ich das habe ich tatsächlich auch schon, äh, persönlich erlebt, also jetzt nicht in in den USA, aber aber, äh äh, zum Beispiel in in, äh, Italien. Äh, da war ich auch mal auf 'ne Party eingeladen und die war dann die war dann eben so um, ich glaube, um 7:00 oder so und dann war ich halt auch um 7:00 da, äh äh, und wurde dann ganz blöd angeguckt vom Gastgeber, weil der dann auch meinte: „Äh, was machst denn du schon hier?“ Ich sage: „Ja, du hast gesagt 7:00” „Ja, aber damit meine ich eigentlich so 7:30, 9:00 oder so”, weißt du?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Hm. <laughs> Ja. <chuckles> Ja, klar. So, ja, ne, das das ist das ist 'n bisschen komisch, ja. Das ist wahrscheinlich kulturell, ne? Hier, wenn jemand sagt, um 7:00, dann, äh, jederzeit 7:00 und danach kannst du antau k anne kannst du antanzen, das ist egal, ja, wenn wenn's 'ne Party ist, wenn da mehr Leute sein werden, ja? Wenn du dich nur mit 1 oder 2 triffst, dann 7:00, äh, 7:10 fangen die schon an und und sagen: „Hier, hör mal zu, ist alles in Ordnung? Ja, oder wollen wir uns 'n anderen Tag treffen?” oder je nachdem, weißt schon, ne? Ja. Mhm. Und 'n Termin, ganz klar ich meine, es sei denn, du hast wirklich etwas ist passiert und du konntest nicht helfen, ähm, da dass du spät dran bist, ansonsten hast du den Termin einfach verloren und es kann dir auch passieren ähm, es kommt darauf an, mit wem du dich triffst, so mit Doktoren, dies oder das, manche werden dir ähm, werden ja auch deiner Versicherung hier: „Der Termin so und so.“ und da musst du für bezahlen. Das kommt ganz drauf an, ja. Also, ne
Mhm. Mhm. Genau. Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Verstehe ich, verstehe ich, ja. Mhm. Ja gut, aber das ist hier auch so. Also, wenn du 'n Arzttermin zum Beispiel, äh äh, nicht wahrnehmen kannst, äh, und das nicht absagst, dann, äh, musst du dann auch meistens 'ne, äh, Strafe zahlen
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, ne? Ja.
weil, ne, die haben ja den Termin dann für dich geblockt. Sie hätten ja in der Zeit jemand anders es ist ja auch wenn's 'n Arzt ist, ne, der verdient damit ja auch sein Geld, aber, äh, war interessant, darüber zu sprechen. Vielen Dank für das Gespräch.
Daneben, genau. Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall du. Ja, wir sprechen uns noch. Tschüss.
Genau, bis zum nächsten Mal, tschüss.
Tschüss.